Okundu bildirimi seni rahatsız eder mi?
Bazen evet, bazen hayır. <laughs>
Hımm. Peki, emm, ne anlama geliyor aslında, yani, okundu bildirimini neden rahatsız edici bulursun? Seni neden rahatsız eder ya da çok da umursa umurunda olmaz? Bu ayrıştığı noktalar nereler?
Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle eğer, eee, aslında, emm, biraz beklentimin olduğu biriyse <chuckles> mesela, bu yakın bir arkadaşım, ııı, olabilir. Emm
<chuckles>
Bunu yapması sanırım biraz beni, eee, hani, ya benim ihtiyacım olabilirdi ve, hani, bana dönmedi ya da bana, eee, o okundu attı gibi böyle bir his gelebilir ama, eee, bundan da bu arada bunu hissettiğim için de rahatsız olurum, yani, açıkçası.
Hımm. Anladım. Peki, yani, bir mesajı attığında, yani, okundu olmasını ne kadar sürede olsun istiyorsun? Var mı böyle zihninde? Yani, yakın arkadaşın bir mesajı şu kadar sürede okumalı, işte, ailen bu kadar sürede okumalı gibi zihninde kategorize ettiğin bir süre var mı?
Hı hı. Hıı. Eee, aslında bir süre yok, ııı, e ama belli bir yerden sonra belki endişelenmeye başlayabilirim. Hani, eee, bir şey mi oldu acaba? diye. Ya da, hani, görülmedi mi acaba? falan diye, tekrar mesaj atabilirim. E, biraz da tabii ruh hâlimle alakalı da olabilir, yani, biraz, hani, alıngan bir dönemimdeysem gerçekten ya, neden hemen okunmadı, neden 1 saat geçti falan diye, hani, kendi kendime yine rahatsız olarak, yine bu benim kulağıma egoist geliyor bu yaptığım şey, emm, ve bundan hoşlanmayarak ama bu hisse, yani, hiç sahip olmadım demek de dürüst olmayacak şu an. O yüzden <chuckles> dümdüz bir yerden rahatsız olurum, yani, bazı günler he hemen okunmadıysa, yani, işte, ya da 1 saat içinde okunmadıy Evet.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Aslında çok da anlaşılır. Evet, yani, baktığında, eee, bunu çok açık gönüllülükle hem duygunu hem sana hissettirdiği psikolojik tarafı da söylüyor olman da gerçekten gayet anlaşılır görünüyor. Çünkü baktığında aslında mesajlaşma kültürünün çok yaygınlaşması, özellikle WhatsApp uygulaması üzerinden insanların her an haberleşiyor olması, hatta konuşmak yerine çoğu zaman yazışmaya da dönmüş bir iletişimin olduğu bud bugünlerde, e, bu okunduğu kısmı çok da önemli. Eee, bir de diğer taraftan, eee, okunduğu da tercih edenler oluyor. Mesela, bazen, eee, gönderdiğin mesaj gri olarak kalabiliyor ya da kırmızı, ııı, pardon mavi olarak kalabiliyor. E, kişiler bunun okunduğunu, eee, hani, çok da görülmesini istemeyenler olabiliyor ya da hemen mesaj vermek zorunda hissetmemek, ist hissetmek istemedikleri için de yapıyor olabilirler. Bu konuya nasıl bakıyorsun, bu tercihe?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Eee, şöyle bunu da çok, eee, anlıyorum. Aslında benim de okundu bilgim kapalı. Hatta şimdi, eee, WhatsApp üzerinden konuşuyorum aslında ben şu an. Eee, yani, çok, ııı, temel bir, eee, iletişim, eee, şeyi oldu çünkü iletişim kanalı oldu artık. Emm, niyeyse diğerleri bu kadar tutmadı diye düşündüm şimdi, neyse. Eee, mesela benimki de kapalı ve, hani, hatta bazı insanların çevrimiçi olup olmadığı bilgisi de, eee, kapalı.
Hı hı. Doğru. Evet, öyle bir özellik de var. Hı hı.
Evet, yani, o yüzden aslında tam da bu, eee, niyet okumaları engelleyen bir şey. Ben bunu çok yararlı buluyorum. Eee, işte, aslında karşı tarafa, hani, okundu bilgisi gider ve, hani, karşı taraf trip atabilir, yani, ben trip atmaktan hoşlanmam ama, eee, hani, bu bunları, eee, engellemek adına eee, da bu yapılıyor olabilir tabii ki, benim için de bu böyle.
Hı hı. Evet, eee, biraz tabii m eee, karşı mesaj attığı kişinin, eee, na n kim olduğu da önemli değil mi, yani? Belki flörtünse, erkek arkadaşınsa oradaki, senin ilk başta söylediğin gibi ruh hâlin değişebilir. Arkadaşında, ailende ya da normal bir arkadaşında da değişebilir. Peki, sen şöyle bir genel olarak değerlendirdiğinde, eee, biraz bunun ego tarafından da, eee, hissiyatlarının olduğunu düşünürsen, en çok hangi kısımda, okundu bildiriminin, eee, önemli olduğunu hissediyorsun?
Tabii. <chuckles> Hı hı. Eee, ha yani, kiminle olarak mı diyorsun? Ben sanırım ya yakın arkadaşlarım olabilir bu. Çünkü, mesela, zaten ailemden birinin, eee, hani, müsaitse cevap vereceğini, eee, bilirim, yani, onu, eee, ama yakın arkadaşlarımın ma bu alınganlığı daha, eee, ı daha çabuk gösterebiliyorum. Emm, evet, öyle.
Evet, aynen. Hı hı. Anladım. Eee, biraz da, eee, aslında, eee, bu mesajlaşma konusuna yüklenen anlamın da zamanla değiştiği de gözlemleniyor, yani, kuşaklar arasında ilk başlarda, mesela, eee, i cep telefonuna yeni tanışmış kuşaklar, eee, WhatsApp gibi bir uygulamayı bilmiyordu. Mesaj uygulaması vardı ve o mesaj ücretliydi, hatta çok pahalıydı. İnsanlar onu gönderme konusunda bile temkinli davranıyordu ve ilk, ilk başlara gidildiğinde o mesajlaşmadaki karakter sayısı bile sınırlıydı. Şimdi gelinen noktada WhatsApp'la birlikte karakter sınırlaması yok, eee, bir ücrete tabi değil internetin varsa, ayrıyeten bu uygulamayı kullanmak için bir şey ödemen gerekmiyor. Oradan arama yapılabildiği gibi görüntülü arama da yapılabiliyor. Eee, bö böyle bakıldığında aslında biraz da kuşaklar arasında hem bunu kullanma şekli hem de buna yüklenen anlam da farklı. O noktada ne düşünüyorsun, sence bu biraz daha değişecek mi? Yani, yeni gelen kuşaklar buna daha da farklı bakacak mı? Bir de bu, aslında, okundu bildirimine yüklenen anlam da farklı kuşaklar sayesinde değişiyor olabilir mi?
Hı hı. Öyle. Hı hı. Evet. Çok doğru. <chuckles> Doğru. Hı hı. Hı hı. Eee, evet değişiyor olabilir. Çünkü aslında ben, eee, eskiden öyle bir şey hatırlamıyorum yani. Bir keresinde eee, ya, bir kere zaten i insan mesaj alınca heyecanlanıyordu <chuckles> nadir bir şey yaptığı için. İşte, 100 tane, eee, işte, SMS hakkı olduğu için, mesaj hakkı olduğu için ve, eee, hani, çok az karakter olduğu için hepsini sığdırıyordu. İşte, belki emoji koyuyordu falan böyle şeyler, karakter koyuyordu. Eee, ama şu an biraz daha, işte, dediğim gibi bu, emm, insanların birbirine dair bir, eee, yani bir bir ego göstergesi de olmuş olabilir. Ego aslında tam orada da doğru kelime olmadı ama. Hani, "Ben istediğimde cevap vermeyebiliyorum anlıyor musun?" mesajı da var olabiliyor orada. Eee, ha, ben kendi açımdan bunu söylemiyorum yani ben böyle şeylere maruz kalıyorum, o, ııı, şeylere, eee, söylemiyorum. Ben <chuckles> alınganlık gösterdiğimi biliyorum aslında. <chuckles>
<chuckles> Doğru. Hı hı. Hıı. Hıı. Evet. <chuckles> Hı hı. Bunu dile getiriyor musun peki? Yani alınganlık gösterdiğini sadece bir tavırla mı yoksa sözlü olarak da ifade ediyor musun? İnsanlar senin bu konuya hassasiyetini bilirler mi?
Hı hı. Yok. Eee, şöyle aslında, eee, ben, eee, ifade ederim ve şöyle ifade ederim; "Bunun doğru olmadığını bilm biliyorum ama hissiyatım bu." eee, diye söylerim. O yüzden, hani, net bir yerden iletişim kurduğum için, eee, insanlar da aslında, hani, "Tamam, zaten bir problem yok. <chuckles> Tamam, sen de bunu hissediyorsun, okay." diye, "Tamam, yani, sorun yok." der.
Hıı. Evet. Hıh. İki taraf da o iletişimi aslında, eee, anlıyor, ııı, birbirinin duygusunu anlıyor ama yine aynı şekilde devam etse de, eee, ona alışılıyor belki de bir yerde. Eee, o o birazcık yaşanarak görülüyor. Son zamanlarda da yeni, eee, şu anki özellikle ergen nesilde, eee, tabii, herkesin elinde cep telefonu var, artık cep telefonunun bir yaşı olmadığı ve, eee, i ulaşım konusunda çok önemli bir araç hâline geldiği ve bazı ülkelerde de özellikle güvenlik açısından da çocuklarına ulaşmak için ebeveynlerin cep telefonu ya da küçük çocuklar için de telefondan ulaşabilme, konuşabilme gibi uygulamaların olduğu, eee, cihazları, eee, satın alma konusunda eğilimliler. Özellikle ergenlerde son dönemlerde, eee, kaybolma yani lost adı altında bir, eee, davranış şekli tespit edilmiş. Mesela mesajlaşıyorlar kendi aralarında, biri mesaj atıyor ama uzun süre dönmüyor. Biraz daha kendini, eee, yok olmuş gibi hissettirme, aslında orada yine bir ego belki, işte, eee, hissettirme gibi bir şey. Evet. Yani, "Ben istersem sana cevap veririm." gibi bir yerden, eee, bir davranış modeli görülmeye başlanmış. Sen, eee, bunu nasıl yorumlarsın? Yani bir yeni nesil gözlemcisi olarak da olabilir ya da genel davranış şekli olarak da. Nasıl istersen.
Evet. Hı hı. <chuckles> Hı hı hı, kesinlikle. Tabii. Hı hı. Evet. Evet, bir bir şey gösteriyor, değil mi orada? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle aslında; biraz da belki, hani, eee, ilgi, eee, istiyor da olabilir, eee, o kişi, o yaştaki bir kişi. Eee, çünkü aslında yokluk da bir, eee, varlık onlar için, eee, ve, hani, oradan da, eee, kendilerini ne kadar, eee, umursanıp us umursanmadığını da, eee, bir test aracı aslında bence. Emm, çünkü benim, eee, 20 yaşında bir kardeşim var, o da arada bunu yapıyor. Eee, onunla da evet, iletişim kurmak, eee, bazen çok zorlaşabiliyor yani, hani, emm, yani telefonu, işte, cevapsız aramaları görüyor ve dönmüyor yani, hani, bu bir ondaki bir davranış modeli artık. Emm, ve, hani, bununla en çok problemi olan babamdı yani babam, hani, kendisi aradığı için açmadığını düşünüyordu. Eb Evet, yani, hani, biraz daha o da kendi kişisel bir yerden aldı. Ben de dedim ki "Bizimkini de açmıyor." hani. Gerçekten <chuckles> te telefonla başka bir ilişkisi var yani bu jenerasyonun diyerek, eee, ona anlatmıştım.
Hıı. Hı hı. Öyle mi? Hıı. Hı hı. Merak etti. A, anladım. Hıı. Evet, aslında sen orada biraz babanı rahatlattın galiba, değil mi yani? Bu sana özel değil, onlar öyle, işte, se seni aradıklarında ulaşıyorlar, sendeki aynı iletişimi onda da bekliyorlar ama o nesil için, eee, bu biraz daha normal. İsterse açar, isterse açmaz. Belki sen, "Babam beni merak eder." diye açıyordun, o da "Ben istemediğim için açmıyorum." diyecek kadar da normalleştirmiş de olabiliyor. Biraz konuya verilen anlamla da ilgili sanıyorum, değil mi?
Evet, evet. Evet. Değil. Hı hı, evet. <chuckles> Hı hı. Evet, tabii bize öyle söylemiyor. Efendim?
Konuya yüklenen anlamla da ilgili yani, o kişinin ne kadar önemli olduğuyla da ilgili sanıyorum.
Hah, evet. Ya, evet, zaten öyle. Şu an, mesela, biliyorum ki aslında telefonu elinden düşürmüyor ve arkadaşlarıyla, hani, farklı uygulamalardan, işte, Instagram olsun, WhatsApp olsun, işte, başka hangi uygulama kullanıyorsa, eee, onlardan sürekli iletişim hâlinde olduğunu biliyorum ama tabii bize öyle söylemiyor. Yani, hani, “Telefona bakmıyorum.” işte, şu bu falan gibi, hani, biraz daha, emm, kendisini de inandırdığı bir yerden bizi de inandırmak istiyor ama, eee, yani, onun, eee, neslinde, eee, onun yaşında bir çocuk için, hani, telefondan uzak kalmak, aslında iletişim iletişimsiz kalmak, bütün dünyayla bağının kopması anlamına da geliyor. Eee, tabii, birçoğumuz için de artık böyle, yani, yaş fark etmeksizin. Emm, evet, öyle bir yere geldi artık telefonlar.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Çok doğru. Evet, dijital dünyadan artık uzak kalmanın, eee, çok da mümkün olmadığı dönemler yaşanıyor. Hatta bir telefon üzerinden, eee, bütün ödemelerin, banka işlemlerinin, resmî işlemlerin de yapıldığı, aslında, eee, sistemin de kendi kendine, eee, kendine bağladığı, zorunlu bıraktığı da, evet, bir yere dönüştü. Cep telefonu konusu, gerçekten çok enteresan ve insanların da, aslında, her yeni çıkan modeli de almak için uğraştığı, daha iyisine ulaşmak için, eee, belki ekstra bir ödeme yapması gerekiyorsa, uygulamalar ya da internet paketi gibi, eee, buna da yakın olduğu, aslında, gerçekten çok önemli bir kalem hâline geldi. Hem gider kalemi hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir, hem ister aksesuar denilsin, ister zorunluluk densin ama bir, eee, önemli bir cihaz artık cep telefonu. Eee, mesajlaşma konusunda, az önce kardeşinin, hani, kullandığı yöntemler açısından Instagram’ı da söylediğin için sormak istiyorum. Eee, bu, eee, Instagram üzerinden mesajlaşmalar ya da birbirine, işte, görülen şeyi atmak gibi kısımlar da WhatsApp’la aynı karşılığı buluyor mu sence? Oradan da aktif mesajlaşma yapan birisi misin?
Hı hı. Hızlıca. Kendini besliyor, evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eee, ben, evet ama biraz daha, hani, WhatsApp’taki, eee, içerik, konu, bunlar, eee, değişiyor benim için. Niye bilmiyorum ama işte, Instagram’dan birbirimize daha çok, işte, böyle kısa videolar, işte, komik videolar, işte, ya da gündemden, eee, yine mizansen videolar, eee, şey yapabiliyorum, mizansen videolar. Eee, ama biraz daha WhatsApp sanki, hani, bir olay anlatmak içinmiş gibi ya da, emm, mesela, orada b Instagram’da, aaa, “Şu aklıma geldi, hadi, işte, WhatsApp’tan size yazayım.” <chuckles> de deyip kanal değiştirdiğim bir, eee, şey oluyor, iletişim kanalını değiştirdiğim bir, eee, aksiyon alıyorum, yani.
Hıı. Evet. Hıı. Hı hı, hı hı. Anladım. Tabii bire bir mesajlar, eee, direkt iletişimde kurmak adına daha sık kullanılan ama diğer taraftan bir de, eee, grup oluşturulup mesajlaşma, eee, kültürü de artık çok yaygın. Bu bazen, iş yerlerinde, eee, toplu bilgilendirme mesajlaşması olabiliyor. İş yeri grupları olabiliyor. Arkadaş grupları olabiliyor. Aile grupları olabiliyor. Artık çok çeşitleniyor ve insanların çok aktif kullandığı bir şey haline geldi. Sen de, eee, çok grup kurmayı ya da gruplara dâhil olmayı sever misin? Bunun bir faydasını görüyor musun? İşine yarayan bir şey mi bu?
He he. Evet. Hı hı. Evet benim için bu böyle. Hatta, eee, şimdi 2 yakın arkadaşım var onlarla, eee, bir grubumuz var. Ben, aaa, ayrı ayrı ikisiyle arkadaştım. Sonra, hani, böyle, bir eee, mizah anlayışlarının da yani iletişim şekillerinin de, işte, birbirine benzediğini düşündüğüm için, eee, bir grup kurmuştum. Emm, sonra oradan şimdi 3 yakın arkadaş olduk birlikte. Eee, ben böyle şeyleri seviyorum açıkçası evet. <chuckles>
Hı hı. Evet. Çok güzel. Orada biraz daha acaba diyalogdan güç mü doğuyor? Yani 2 kişinin konuşmasıyla 3 kişinin konuşması eğer gerçekten, eee, kafa yapısı uyuyorsa, işte, dediğin gibi mizah anlayışı da uyuyors u uyuyorsa belki de daha tatlı bir diyalog oluyor, daha yakınlaşılan bir diyalog oluyor. Bazen buluşmalara vesile olabiliyor ya da aynı anda bir konuda, herkesi bilgilendirmek istediğin bir noktada bu gruplar çok da faydalı da olabiliyor. Eee, gerçekten o noktada senin de kullanıyor olman, biraz daha mizahı da toplu bir şekilde birleştiriyor olması çok eğlenceli olmuş olmalı.
Hı hı. Evet. Evet evet. <chuckles> Evet. Öyle öyle gerçekten. <clears throat> Yani, biraz daha, hani, eee, tabii insanların, eee, materyalinin de birbirine benzemesi gerekiyor. Eee, benimki de isabetli olmuş şimdi görüyorum, şimdi düşünüyorum da. <chuckles>
Tabii. Evet, öyle görünüyor. Çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ediyorum tüm paylaştıkların için.
O şekilde. Eee, ben çok teşekkür ediyorum. Ben sadece son olarak a o algımın değişmesini de diliyorum bir yandan. Böyle, bir, eee, rahatsız olma durumunu ama hallederim ya. Aynen. <chuckles>
Alınganlık durumunu halledersiniz bence. Görüşmek üzere yeniden. Hoşça kal.
Görüşürüz. Hoşça kal.